Ờ, bạn ơi, dạo này mình cũng đang rất là căng thẳng vì mình gặp một cái vấn đề này, đó là mình cứ mỗi lần mà mình, ờ, căng thẳng này hoặc là mình có một cái vấn đề gì đó ảnh hưởng tinh thần mà buồn bã là mình h cứ hay sử dụng những cái chất kích thích ấy, ờ, đặc biệt là cà phê với lại bia nha. Ờ, ừm, mình cứ ngày xưa ấy thì mình cũng bắt đầu sử dụng 2 cái chất này khi mà mình, ờ, căng thẳng trong công việc rồi, sau đó là được một khoảng thời gian thì mình thấy là cơ thể của mình nó không được ổn ổn định lắm ấy. Ừm, nó cứ, kiểu, bệnh vặt hoài, xong rồi cũng, ưm, ừm, khi mà sử dụng nhiều cái chất kích thích đấy thì da dẻ cũng nổi mụn này, rồi bị một vài vấn đề về tiêu hóa nữa, xong cái là mình cũng bỏ rồi. Ừ, xong bỏ được, ờ, khoảng tầm <chuckles> 3 tháng sau mình lại tái phát tại vì mình lại, ừm, lao vào cái guồng quay của công việc ấy, kiểu, nó vừa bận rộn này, rồi nó cũng căng thẳng quá, mình lại tái sử dụng lại, <chuckles> ờ, cà phê với lại bia. Ừm, thành ra là bây giờ là ừm, thành ra là bây giờ mình cứ tái sử dụng đi, tái sử dụng lại vậy, là mình mình sợ là mình sẽ bị nghiện ấy, xong cái là mình nó cũng ảnh hưởng tới khá là nhiều tới sức khỏe của mình, thành ra là mình cũng đang không biết làm thế nào để có thể là cai những cái chất kích thích này đây nè.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ra là vậy. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, ra là vậy. Ừm, cũng nhiều món nha. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ồ, chà chà, ừm, ờ, trước hết cho mình đồng cảm với bạn nha, cái việc mà căng thẳng á, là một cái chuyện mà nó hay xảy ra trong đời sống. Kiểu, không căng thẳng công việc thì cũng sẽ căng thẳng cá nhân, hổng căng thẳng cá nhân thì nó cũng căng thẳng tình cảm, nói chung đủ thứ loại căng thẳng hết, nên là mình rất đồng cảm với việc là bạn tái sử dụng rượu hoặc là chất kích thích khi bạn căng thẳng á. Tuy nhiên là mình sẽ cố hết sức để mà cho bạn một cái góc nhìn để bạn có thể thay đổi được cái việc này nha. Thì trước khi bắt đầu thì mình muốn có, ừm, tìm hiểu rõ hơn cái cái tình trạng của bạn á, cho mình hỏi là, ờ, khi bạn căng thẳng nha, cái điều gì nó sẽ làm cho bạn là muốn dùng lại chất kích thích? Kiểu như là, à, cái dạng căng thẳng nào bạn, ừm, cảm thấy là bạn bị lo lắng nhất á, dạng công việc nè, dạng mối quan hệ hay là cảm xúc cá nhân nó bị lên xuống?
Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Trời ơi, mình thấy là trong tất cả những cái việc gì mà khiến mình căng thẳng thì mình đều thèm <chuckles> cà phê với lại bia hết bạn ơi, kể cả công việc nhá, kể cả mối quan hệ hay là cảm xúc của mình, ờ, bất chợt buồn hay là căng thẳng gì đấy mình mình đều thèm tới cà phê với lại bia. Tại vì 2 cái chất đấy nó khiến cho mình, ờ, cảm thấy được thoải mái này, ờ, thư giãn, đặc biệt là bia nha, uống xong cảm giác rất rất là sảng khoái luôn đấy, ờ, cũng chưa biết là có hết buồn hay không nhưng mà ừ, cảm giác là cơ thể nó sảng khoái rồi, ừm, bản thân khi mà say ấy cũng không nghĩ gì đến công việc rồi cũng không nghĩ những cái cảm xúc buồn bã nữa. Thành ra là, ờ, cái điều mà mình muốn dùng lại chắc là cái cảm giác mà những cái chất thích đấy nó mang lại cho mình ấy bạn ạ.
Ừm. Ồ. Ừm, ừm. Thư giãn ha, ờ, OK, ừm, ừm. <chuckles> Rồi, rồi, hiểu nha, lúa mạch, lúa mạch. Ừm. Ừm, ừm. Một đêm say. <chuckles> Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, OK, mình đã nắm được rồi, nói chung là mình, à, nghe bạn kể thì mình cũng hiểu là cuộc sống của bạn thật sự là nhiều áp lực nhiều căng thẳng á. Hổng biết là cái việc mà bạn lạm dụng như vậy nó xảy ra bao lâu rồi? Và nó thường xuyên cỡ nào á?
Ừm. Ờ, trời ơi! Ừ, lâu lắm rồi ấy, mình nghĩ là mình phải lạm dụng, ừm, chất kích thích vào tầm 3, 4 năm rồi đấy bạn ạ. <chuckles> Trời ơi, đúng rồi, một phần rất là lâu và thường xuyên nha, một tuần là mà mình, kiểu, không động đến cà phê hay là không động đến bia mình cảm giác rất là bứt rứt trong người ấy, rất là khó chịu luôn. Xong cái là thậm chí là có hôm nha, 12, 1:00 đêm mình cũng chạy ra ngoài đường mình đi mua bia về mình uống bạn ạ. <chuckles> Tại vì ừ, đúng rồi, uống một mình luôn, tại vì lúc đấy là mình, kiểu, bị căng thẳng bởi là có những cái công việc mình phải chạy đêm á, ừm, làm tới 12:00, 1:00 xong cái là mình không còn tỉnh táo nữa, mà uống cà phê thì nó hại hơn là bia vào cái giờ đấy. Ờ, thành ra là mình quyết định là chạy ra ngoài đường mình mua bia. Và cái việc này á, một tuần mình nghĩ là mình cũng phải uống tầm đâu đó 5, 6 lon bia với lại vài ba ly cà phê ấy bạn ạ.
Lâu hả? À, lâu nha, lâu nha. Ưm, ừm. Ừm. À, là bạn uống một mình luôn hả? Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ôi, khổ vậy. Ừm. Ừm. Chà, căng đấy, ừm. Ừm, ừm, chà, như vậy là cái này là không phải là tái sử dụng nữa mà là cái này là lạm dụng rồi cũng nguy hiểm nha, thực sự luôn. Mình nghe mà mình rất là đồng cảm với bạn, tại vì cái công việc của bạn nó làm khuya quá, mà mà giờ nó đúng là hông có tỉnh táo thiệt, mình hiểu nè. Ơ, trước đây bạn có thử cách nào để mà ngăn bản thân lại hông? Và nó có hiệu quả hông bạn?
<chuckles> Ừm. Ừm, ôi, có chứ. Mình thì trước đây mình có làm rất là nhiều cách, ví dụ như là mình thay cà phê với thay bia bằng những cái đồ uống mà nó healthy hơn, ví dụ như là sinh tố này, nước ép này. Hoặc là nếu mà khi nào mà mình thèm bia quá ấy, thì mình hay có cái mẹo là mình mua mấy cái gói kẹo ngọt về, xong cái là mỗi lần mình thèm mình lại, ơ, ngậm. Nhưng mà mình nó lại không có ngăn cản được cái cảm giác của mình khi mà mình thèm chất kích thích ấy, tại vì những cái thứ sinh tố hay là kẹo đấy nó không mang lại cái s cảm giác sảng khoái. <laughs> Thành ra là, trời ơi, mình có ngậm, mình có uống bao nhiêu ly sinh tố chăng nữa thì mình vẫn thèm bia bạn ạ, nên là cũng thử nhiều cách, thậm chí là có những ngày mà mình, ờ, ừm, nhốt mình trong nhà không có cho ra ngoài, tại vì cứ hở sơ hở ra ngoài cái là mình đi mua bia với cà phê để uống. <chuckles>
Ừ, ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, à, chung là sơ hở là đi mua, đúng hông? Ừm, hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, cho mình hỏi thêm đi, ờ, mình đang rất là quan tâm về cái vấn đề sức khỏe của bạn, hiện tại là có nguy cơ ngay lập tức về an toàn hay là sức khỏe hông? Kiểu như là, bạn có cảm thấy là, ừm, gan thận này kia nó đi xuống hay là tiền đình của bạn có vấn đề sau khi mà bạn sử dụng, ờ, lâu dài như vậy á?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm, thực ra cũng rất là may mắn là gan của thận mình thì vẫn còn khỏe, tại vì mình còn trẻ mà. <chuckles> Nhưng mà ấy, có một cái vấn đề là khi mà mình uống nhiều cà phê với uống nhiều bia á, thì da của mình nổi chi chít mụn lên, ờ, đặc biệt là trên da mặt này rồi mụn sau lưng nữa, tại, kiểu, nóng gan quá hay sao ấy, nó cứ nổi mụn lên như thế. Xong cái là, thứ hai là khi mà uống nhiều bia á, nó nóng khiến cho mình b bị vấn đề về tiêu hóa là mình bị táo bón bạn ạ. <chuckles> Kiểu ừ, cứ 1 tuần mình bị táo bón vài lần là do mình uống quá nhà nhiều bia á, mà nó thải không có ra hết được, thành ra là nó cứ tích tụ vào nó gây cho mình nóng gan rồi nó gây, ừm, táo bón nữa. Thành ra là ừ, cũng có 2 cái vấn đề đấy, là nổi mụn với lại bị táo bón bạn ạ.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. OK. Ừm, ừm. Nhiều món quá ha. Ừm. Ui chà, cũng căng đấy, ừm, mình hiểu nha. À, cho mình, à, hỏi câu cuối đi là hiện tại là bạn mong muốn là, ờ, cai dứt luôn hay là cai từ từ? Là bạn có muốn, gọi là, muốn duy trì cái thói quen là không sử dụng luôn trong tương lai lâu dài, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Trời ơi, bây giờ mà cai luôn thì chắc là khó lắm ấy, <chuckles> nên là mình cũng chỉ uống là cai từ từ và trong tương lai nha, chắc chắn là mình muốn là bỏ hoàn toàn luôn, xa cái chất kích thích này, tại vì thấy là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe hơi bị nhiều luôn á.
Khó nha. Ờ, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó. OK, OK. Mình, à, cám ơn rất nhiều những cái chia sẻ của bạn, nhờ bạn chia sẻ thì mình cũng hiểu rất rõ về cái tình trạng của bạn rồi. Mình tin là sẽ có cách để mà giúp bạn có thể là, ờ, tái gọi là, không không có dùng cái cái chất, ơ, kích thích nặng như là rượu bia với lại cà phê như vậy khi bạn căng thẳng nữa. Mình nghĩ nha, cái đầu tiên á, bạn nên khám phá, cái, những cái cách mà đối phó ngắn hạn an toàn khi mà cơn thèm của bạn đến, tại vì cái cơn thèm của bạn đến á, có nghĩa là bạn bị căng thẳng, đúng hông? Thì như lúc đó đi, bạn có thể là bạn ngưng làm việc trong khoảng từ 5-10 phút, bạn chuyển qua một cái hoạt động khác, chẳng hạn như bạn có thể đứng dậy nè, bạn chỉ cần vươn vai thôi, ờ, vươn vai, vươn, ơ, chân xong rồi, kiểu, bạn xoay cổ tay, cổ chân ấy. Hoặc đơn giản hơn nha, là bạn có thể là ra ngoài ban công xong bạn tập hít thở, bạn tập cái bài mà hít thở sâu á. Nó chỉ c hít vào thở ra, ờ, hít vào bụng, ờ, 4 giây, bạn ngưng lại 4 giây, bạn thở ra 4 giây và bạn lại, gọi là, ngưng tiếp 4 giây. Bạn lặp đi lặp lại khoảng tầm 5-6 lần như vậy, để mà cơ thể của bạn á, nó bớt cái sự căng thẳng đi, não bạn nó, gọi là, nó giãn ra chút xíu, thì lúc đó là bạn bạn bớt cái căng thẳng hơn á, thì bạn sẽ bớt cái cơn thèm. Cho nên là, ờ, đầu tiên bạn có thể thử cái cách đối phó ngắn hạn này trước nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi, nói chung là cũng phải kiếm những cái hoạt động khiến cho bản thân gây xao nhãng, không có nghĩ tới những cái chất kích thích nữa, đúng không? Ờ, thực thực ra là để mà áp dụng cái cách này, thì mình cũng nhớ ra là mình cũng chỉ là mua kẹo về mình ngậm thôi, sau đó mình cũng tiếp tục làm việc chứ mình cũng chưa bao giờ dừng xong ra ngoài hít thở bao giờ cả. Ừm, mình nghĩ là, ừm, cách này cũng khá là hay đấy, chắc là để mình sẽ áp dụng ngay ngày hôm nay luôn, là mình sẽ nếu mà lên cơn thèm, là mình sẽ ra ngoài ban công mình hít thở. Ừm, nhưng mà nếu như mà chẳng may cái cách đấy mà nó không hiệu quả thì sao bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm. Ờ, mình hiểu mà. Nói chung là, ờ, như bạn nãy có chia sẻ, thì cái mình, ờ, quan ngại nhất là, kiểu, làm tới khuya mà bạn còn chạy xe ra ngoài đấy bạn mua, thì thứ nhất là nó nguy hiểm. Thứ hai là, ờ, dạng như là, nó chứng minh là cái cơn thèm của bạn nó bị lớn á, và nó khiến cho bạn là sẵn sàng là đứng dậy, lấy xe ra ngoài mở cửa mua luôn các kiểu. Cho nên là bạn có thể lập kế hoạch cho các tình huống rủi ro, ví dụ như là, ờ, bạn nhận diện là hôm đó bạn phải cày đêm, và công việc nó nhiều đi, là cỡ nào cũng căng thẳng, đúng hông? Thì bạn có thể làm những việc, giống như là, ừm, bạn đẩy xe x mình ví dụ như bạn đẩy xe sâu vô trong nhà, hay là bạn khóa cửa kỹ càng hết, hoặc là bạn, gọi là, bạn chăm sóc da bạn luôn. Thì những cái lúc đó nhá, bạn muốn đi ra ngoài bạn cũng sẽ lười, dạng như vậy, cho nên nó cũng tránh cái việc kích hoạt của bạn. Hoặc là, ờ, nếu mà bạn nghĩ đến cái cái cách đó là bạn sẽ đặt nó về luôn á, thì bạn có thể là xóa tạm thời bạn xóa, hoặc là bạn đăng xuất những cái tài khoản ở trên những cái, ờm, ứng dụng mà, gọi là, giao hàng á, ứng dụng mà mua hàng này nè, mua đồ ăn này kia đó, bạn tạm thời bạn xóa luôn. Để bạn, gọi là, bạn ngắt cái nguồn, ờ, nguồn nguồn cơn của bạn luôn ngay từ đó, là vừa không đi mua được nè, vừa không có đặt về được luôn nè.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng, đúng nha. Ồ! <laughs> À, à. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu rồi nha. <chuckles> Giờ nhắc mình mới nhớ là mình cũng chả bao giờ, ờ, xóa những cái app đặt hàng này. Xong rồi mình cũng, ừm, rất là r ừm, kiểu, cứ để xe lấp ló ngoài cửa, hông có dắt sâu vô trong nhà, thành ra là ừ, cứ lên cơn thèm cái là có thể là phi xe ra ngoài luôn. Chắc là sau mình sẽ, ơm, ừm, dắt sâu vào trong nhà là khóa cổ xe lại, xong rồi cũng, ơ, skincare hay là chăm sóc da để cho mình, kiểu, lười ra ngoài đường ấy, tại vì ra ngoài đường cái là dính bụi lại phải chăm sóc da lại. <chuckles> Ờ, công nhận, ê, cách này cũng ờ, công nhận cái cách này cũng rất là hay nha, ừm, công nhận hay thật luôn á.
Ừm. Dễ đi, đúng hông? <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Lại vừa tốn thời gian mà vừa tốn tiền nữa, ừm. Ừm. Ừm, okay. À, với lại thì, à, để tránh cái việc mà căng thẳng của bạn nó bị leo thang thì mình nghĩ là bạn, ơ, nên dành thời gian, ví dụ những ngày nghỉ của bạn đi, bạn xây dựng những cái mạng lưới hỗ trợ về cái, a, sức khỏe tinh thần của bạn á, tại vì sức khỏe tinh thần nó chính là cái nguyên nhân nó gây căng thẳng. Bạn có thể tìm đến những người bạn bạn đáng tin tưởng nè, ờ, gia đình, những người yêu quý của bạn hoặc là những cái nhóm cộng đồng mà họ cũng đang, ơ, có những cái vấn đề đó giống bạn á, để mà cùng nhau chia sẻ về những cái sự hỗ trợ lẫn nhau, những cái sự đồng cảm. Nhiều khi là cái sự giao tiếp đơn giản thôi, có cái người lắng nghe bạn á thì bạn cũng cảm thấy rất là đỡ. Nói chung là cái nguồn cơn của bạn là căng thẳng, thì nếu bạn giải quyết được cái căng thẳng đó đó, là bạn sẽ hổng có tái sử dụng rượu hoặc chất kích thích á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý. Nói chung là tìm những cái người để chia sẻ á, ừm, cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thì sẽ giúp cho mình giảm căng thẳng rất là nhiều. Mình nhớ ra là mình cũng rất rất là hay tâm sự với mẹ mình ấy, mẹ mình cũng giúp cho mình giảm căng thẳng rất là nhiều và mỗi lần mà mình tâm sự với mẹ mình thì công nhận là mình cũng không có nhớ đến những cái chất kích thích nữa, ờ, đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhá ờ, ơ, <chuckles> nhưng mà nhá, kiểu như là, bạn bè mình ấy, mỗi lần mà rủ mình đi chơi ấy, thì cũng, kiểu, đều rủ mình ra quán nhậu này, xong rồi rủ qua ra quán ốc ấy, xong cứ gọi bia, xong cái cái đấy là mình cũng không thể nào kiểm soát được ấy. Mà bạn bè mình cũng ờ, sử dụng cái cách đấy để giải tỏa căng thẳng thay vì gọi mình đến chia sẻ tâm sự với mình thì cứ gọi mình đến đi nhậu <chuckles> và bạn ấy coi đó là ừ, coi đó là cái điều mà giúp cho bạn ấy, kiểu, giảm căng thẳng, ờ, thì không biết là làm cách nào để mình từ chối ta, tại mình từ chối thì nó cũng kỳ lắm mà đi thì không uống bia thì nó cũng kỳ nữa.
Ừm. Ừm, ừm. Đỡ hơn, đúng hông? Ừm, ừm. Đúng rồi, trước mặt phụ huynh, a, đâu có dám đâu. <giggles> Ờ, mình hiểu mà. Ừm, ừm. Ừm, nói chung là ừm, ừm. Hiển nhiên luôn, ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu mà, cho nên là bạn có thể là sử dụng những cái phương pháp mà, gọi là, trì hoãn tạm thời đi. Ví dụ như bạn có thể nói là bạn bận bạn không đi, rồi đợt sau á, thì bạn đi xong bạn về sớm, rồi bạn sẽ canh những cái lúc mà, ờ, gọi là, không có dạng như là c đang không có đi nhậu đi, ví dụ nhắn tin qua lại đi thì bạn chia sẻ là hiện tại bạn đang cai chất kích thích cho nên là sắp tới đó bạn sẽ bớt uống, bạn sẽ bớt dùng. Thì như vậy để mà cho người ta một cái tín hiệu là một cái, a,cái đèn đó, đèn đèn vàng để mà cảnh báo đó để khi mà người ta rủ á, và bạn từ chối nó cũng nhẹ nhàng. Tại vì là, lúc đó bạn của bạn sẽ nhớ là, ờ, trước đây là bạn từng nói là bạn đang cai mà nên là bây giờ bạn từ chối nó cũng rất là hợp lý và người ta sẽ không có cớ để người ta kéo bạn đi nữa và bạn có thể đề xuất những cái giải pháp thay thế chẳng hạn. Mình ví dụ nha, ờ, đi ăn, ờ, đi trung tâm mua sắm hoặc là đi uống cà phê, kiểu, như vậy á. Nói chung là vẫn gặp nhau, vẫn tâm sự nhưng mà nó không có trên bàn nhậu, bạn có thể đề xuất những giải pháp như vậy ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm Ừm. Ờ, công nhận, công nhận. Trước giờ mình cũng chưa từng đề xuất bạn mình mà toàn bạn mình chủ động thôi. <chuckles> Chắc là sau đợt này sẽ đề xuất những cái hoạt động mà nó healthy hơn, ví dụ đi mua sắm hoặc đi coi phim chẳng hạn. Ừm, ờ, thì ngày hôm nay mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Thì qua khiêm sau khi mà tâm sự với bạn thì mình cũng cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều đấy bạn ạ.
<laughs> Ô kê, ô kê. Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê, không có gì nha. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe nè. Bye bye.